Probabilmente non avrei usato tante parolacce che sono state riportate perché, mhmm, diciamo che si può enfatizzare una storia anche senza l'utilizzo di termini scurrili. Quindi, probabilmente, mhmm, quella parte lì avrei cercato di bypassarla. Per il resto, a mio avviso, ha fatto un incastro perfetto e non cambierei nulla. Anche la descrizione dei personaggi così dettagliate che io riuscivo a immaginarmi le loro facce, per me è perfetta.
Ahn, o okay. <chuckles> Sì. Beh, a a assolutamente. Certo. Okay. Mh-mh. Ma dai. Uh, pensa, bene, bene. Comunque mi sembra di capire da come tu stavi inscrivendo, che è stato un libro che hai trovato scorrevole, no: nel senso, non è a non ti è pesata la lettura in certi punti, perché dici: “Okay, okay”, nonostante le tante le tante descrizioni. Perché a volte comunque le descrizioni, se non inserite bene, possono appesantire la lettura, no. Mhmm, mhmm, okay quindi.
Sì, molto. No. È vero. Però invece lei ha lei le ha gestite molto bene.
Okay, l'hai gestita molto bene per fortuna; e per capire di di quante pagine stiamo parlando, esattamente?
402 per l'esattezza.
Ah okay. O okay, okay dai, quindi insomma no non troppo, neanche piccolino, però ecco fattibile, ecco. Sì?
No, ti dico che anche scorrevole perché ha dei capitoli molto brevi, pertanto u uno tira l'altro, non ti ritrovi con dei capitoli da 20 pagine che non riesci ad affrontare.
Sì. Ah, ho capito, ho capito. Okay, ho capito. Ed è un libro che ti sei tipo mangiata, nel senso proprio l'hai finito in poco tempo, o hai cercato di rallentare la lettura perché magari ci sono delle parti che ti piacevano così tanto che dicevi "no, non lo voglio finire", quasi?
No, l'ho finito in pochissimo tempo perché, appunto, ogni capitolo mi faceva dire: “Oddio, ma cosa sto leggendo? Cosa, cosa, cosa succede adesso?” E quindi mi sono ritrovata a prendere e a di proprio. mhmm, prendere e divorarmi questo libro e mi è piaciuto tantissimo. Ti dico, l'ho finito alle 4 di notte, quindi
Ah. Certo. Okay. Mh-mh. Ah, okay, quindi direi che ti ha presa, che ti ha presa, okay. Senti, giusto quest'ultima domanda per curiosità: se tu dovessi associare ad un eventuale film un genere musicale che dici: “Voglio canzoni di questo genere il più possibile”, cosa cosa assoceresti a questo libro?
Sì. Sì.